Oke oke, iya sih, pasti sih, eee, itu sih adalah sesuatu hal yang sangat amat wajar nih lagi-lagi aku bisa bilang, karena kan keterkaitannya itu dengan finansial ya yang memang itu adalah menjadi hal utama yang kamu khawatirkan, gitu. Jadi wajar banget kalo ada, eee, set tanggal-tanggal pembayaran ya atau, eee, batas akhir ya untuk pembayaran tuh bisa memicu kecemasan kamu, oke. Nah, eee, aku, eee, udah kebayang sih nih gitu untuk apa yang kamu alamin, apa yang kamu rasain, dan aku ada beberapa saran yang mungkin, eee, bisa membantu kamu nih untuk kondisi kamu yang sekarang, dan disesuaikan aja ya nyamannya gimana nih, pada saat kamu menerapkannya. Oke, mungkin yang pertama, eee, masukan aku ini terkait, eee, untuk, eee, pengendalian emosi kamu dulu ya pada saat kamu mengalami cemas nih, apalagi kan ini terjadinya tadi kamu bilang seringnya di malam hari ya, eee, takutnya ini mengganggu waktu istirahat kamu nih, gitu. Nah mungkin kamu bisa juga untuk pada saat kamu terasa cemas gitu, kamu bisa, eee, coba untuk melakukan, e teknik-teknik relaksasi gitu, eee, salah satunya adalah merupakan teknik pernapasan singkat gitu dengan cara, eee, mengambil napas selama 4 detik, menahan selama 2 detik, lalu buang selama 6 detik. Nah itu kamu bisa lakukan, eee, 2-3 kali dulu aja atau sampai dengan di mana badan kamu merasa rileks, atau merasa lebih tenang, gitu. Gak cuman badan tapi pikiran kamu merasa lebih tenang gitu, dan kamu boleh banget nih yang namanya, menormalisasi perasaan kamu juga nih di saat yang sama, dalam artian bahwa perasaan yang kamu alami nih itu ha itu wajar banget tapi, eee, pada saat kamu melakukan teknik relaksasi ini, setelah kamu normalisasi, habis itu kami juga membatasi, eee, dengan cara, "Baik ini khawatir aku sampai dengan, eee, hari ini aja, sampai dengan malam ini aja karena aku mau istirahat." Nah mungkin mungkin aja ya cara seperti itu nih bisa membantu kamu nih atau mengurangi kekhawatiran dan kecemasan kamu di setiap malamnya, kalau kayak gitu gimana kira-kira?
Betul, Kak. Betul. Mhm. Wah boleh, Kak. Iya, boleh, Kak. Mhm, gimana, Kak? Betul betul Kak. Oh, seperti apa, Kak? Oke. Oke. Oke, gimana, Kak? Mhm. Seperti apa tuh, Kak? Iya.